À, nói để mà nói về, ờ, kỉ niệm với shipper á thì, ờ, ờ, mình cũng, a, gọi là, có một cái, a, kỉ niệm rất là vui với lại shipper là, ờ, đợt đó đó là mình đặt ở đồ ăn ở trên, ơ, ờ, công ty đó là, ờ, mình mình đặt qua điện thoại của một, ờ, ờ, chị, ờ, làm chung với mình. Thì cái chị đó chỉ đặt á, ừm, chỉ lựa chọn địa chỉ, ờ, không có đúng, chỉ chọn địa chỉ, ơ, sai là hông có thay vì chọn ở công ty thì, ờ, chỉ quên sửa, ờ, thành công ty mà chỉ để cái mặc định là đặt về nhà đó. Thì đợt đó, ừm, ờ, s khi mà shipper giao tới rồi, mình thì mình thấy thấy là đơn tới rồi thì mình xuống mình nhận giùm thôi, tuy nhiên thì xuống mà mình gọi cho s mình đợi hoài hông thấy shipper đâu hết, xong mình gọi thì mới biết được là shipper đang ở một cái địa chỉ khác. Thế là phải, ưm, nhờ cái anh đó ảnh chạy qua lại, ờ, công ty của mình để mà giao, mà rất là may lúc đó là, ờ, cái địa chỉ của nhà của chị nhân, ưm, ưm, k đồng nghiệp của của mình á với lại, à, công ty nó hông có xa đó nên là ảnh cũng chịu khó ảnh chạy qua. Mà lúc, a, khi mà ảnh giao xong thì tụi mình cũng có tip thêm cho ảnh, ừm, nói tip thì cũng hông hẳn nhưng mà, kiểu giống như là, trả cho cái phần mà ảnh phải mất công đi thêm một khoảng đường đó, ừm, đúng rồi.
À, như thế nào bạn? À! Ưm. À! Ồ, rồi sao nữa bạn? Ưm. Ồ! Trời ơi! Ồ, hên ha! Ừm, đúng rồi đó. Trả cho cái phần đúng rồi, trả cho cái phần đó đó, đúng hông? Tại vì thấy cũng, a, hơi có lỗi tại vì để để xa nà. Cũng may á nha, nếu mà xa là mình nghĩ cái anh đó chắc cũng là hơi bực đó. Ừm, và còn nữa nghe, ờ, khi mà bạn làm như lúc mà như thế đó thì cảm xúc của anh shipper bạn có thấy như thế nào, kiểu, người ta có niềm nở hông? Hay là người ta có hơi khó chịu hông ta?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ờ, nói chung đó là, ừm, gặp một cái chuyện mà, ờ, khách nhầm lẫn như vậy á thì chắc chắn là người ta cũng không thể nào mà người ta vui vẻ được, ờ, hoàn toàn một trăm phần trăm. Thì ảnh cũng sẽ, ơ, cho gọi là, ơ, thắc mắc là "ủa, ủa sao tự nhiên đặt cái chỗ này mà lại, à, giao ở đây," kiểu, kiểu vậy. Ờ, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng hoàn toàn, gọi là, thông cảm với lại những cái tâm trạng mà khi mà ảnh phải chạy ngoài đường trời rất là nắng nè, rồi nhiều khi cũng khó, ờ, mà ảnh cũng, a, gọi là, rất là cố gắng hỗ trợ mình, cho nên là mình cũng dùng một cái giọng rất là nhẹ nhàng để mà nhờ ảnh giúp đỡ trong những cái trường hợp như vậy đó. Ừm.
Ừm. À. Đúng rồi, nó đã nắng nôi. Đúng rồi. Ờ, vậy ng Ừm. Đúng rồi, thì hông biết á, đối với một cái người shipper như thế á, thì bạn sẽ đánh cá đánh giá cao điều gì ở họ nhất khi mà họ giao đồ ăn cho bạn?

À, cái này là mình vừa mới gặp thời gian gần đây luôn, giống như bạn thấy đó là dạo gần đây đó là trời sẽ, ờ, mưa rất là lớn, mưa rất là nhiều với cái tần suất dày đặc luôn. Có nghĩa là nó cứ mưa, sáng cũng mưa, trưa cũng mưa, tối cũng có mưa, mình cũng hông đoán trước được là lúc nào nó sẽ mưa. Cho nên là cái giải pháp mà an toàn nhất đó thì, à, giống như là bạn, ừm, có đề cặp tới đó là mình sẽ, ờ, tự nấu ăn hoặc là mình đang ở đâu á thì mình ở ch mua đồ ăn ở cái chỗ đó mình ăn luôn thì nó sẽ tiện cho mình hơn là mình đặt đồ ăn qua app, tại vì, ờ, khi mà những cái thời tiết mà trời mưa lớn như vậy á thì rất là ít shipper chạy và mình đặt coi như là mình phải chờ, coi như là mất hết buổi tối nhiều khi cũng hông có shipper nào nhận đơn luôn á.
Ừ, đúng rồi đó. À, mua hết luôn nè, đúng hông? À. Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình thấy khi đó là, rất là, bị đông mà, đúng hông? Bị kẹt đơn đó. Thì thường nha, bạn chọn app theo, ơ, tiêu chí nào ta. Kiểu, a, bạn chọn app theo nó rẻ hay là giao nhanh hay là có những cái đánh giá tốt hay là khuyến mãi nè?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À, mình á thì, ờ, mình sẽ ưu tiên là, ờ, hai yếu tố nha. Là cái phần, ờ, nó cái giá cả của cái cho món ăn đó nó có hợp lý hay không? Có nhiều ưu đãi cho cái khung giờ mình đặt hay không? Và cái thứ hai là nó phải nó cái cái địa chỉ á nó phải gần mình để mà giao nhanh chứ, ơ, mình sẽ h hông có ưu tiên chọn những cái chỗ mà, ờ, xa mình trên, ơ, trên 6, 7 cây số là mình hông bao giờ đặt hết. Tại vì nó quá là xa, mình chờ lâu nè và cái ừm, đúng rồi, đúng rồi.
Ồ, hay á. Đúng rồi. Tại mình, <sniffs> ờ, xa quá là xa quá là mắc tiền, đúng hông bạn? Ừm. Ồ, vậy thì á nghen. Ờ, hông biết là bạn có trung thành với một app nào hông? Như mà hay là như hồi nãy bạn nói, hay là bạn kiểu, lơ kiểu, cứ so hết từng app rồi app nào rẻ trước khi mình đặt ta?
Ừm, ừm.

Ừm, cái này mình cũng, ờ, đồng ý nè, là cái những cái app á thì cũng có nên có một số những cái chính sách giống như bạn, ừm, có chia sẻ đó. Là ví dụ như là, ờ, ờ, gọi là, khuyến khích những cái, a, nhà hàng nè, mình sử dụng những cái, a, túi, những cái vật liệu mà nó thân thiện với môi trường, mình hạn chế dùng, à, túi ni-lông nè, hoặc l hay là mình thay bằng những cái hộp nhựa ờ, hộp giấy, hộp, ờ, bã mía đó, ờ, thì nó sẽ th thân thiện với môi trường hơn. Ờ, ờ, ngoài ra đó ừm, đúng rồi, đúng rồi, những cái chất liệu mà nó hông có cái gây hại cho môi trường đó.
Ờ, thế à? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ừm, hộp ờ, ừm. Những cái hộp tái sử dụng đó, đúng hông bạn? Ừm, vậy thì À, vậy thì còn nghe, những cái món, giống như là, ơ, vào những cái giờ cao điểm đó, như là trời nắng, mưa, hồi nãy nói nè, và giờ kẹt xe, giờ cao điểm nữa thì nó ảnh hưởng bạn thấy nó ảnh hưởng ít nhiều gì tới cái chuyện mà giao hàng hông ta?
Ừm. Ừm, ờ, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều luôn đó bạn. Mình thấy đó, là ví dụ như là trong những cái thời gian, a, cao điểm mà kẹt đơn đi, thì có thể là mình phải chờ một cái đơn đó tới mấy tiếng, một hơn 1 tiếng lận nó mới, gọi là, mới giao được cho tới tay của mình đó, thì nó sẽ làm cho cái trải nghiệm của khách hàng đó, nó không được trọn vẹn. Tuy nhiên thì, ờ, mình nói đi cũng phải nói lại, là cái chuyện mà tốc độ giao á, ngoài cái việc là, ờ, nhà hàng làm nhanh hay là shipper giao nhanh ra á, thì nó phụ thuộc rất là nhiều những cái yếu tố khác về mật độ giao thông lúc đó nè, rồi thời tiết nữa. Ừm, đúng rồi, đúng rồi.
Đúng rồi Đúng rồi đó. Đúng rồi, nó yếu tố, gọi là, yếu tố, a, khách quan, đúng hông? Ừm, yếu tố khách quan đó, thì hông biết nha, còn cái thói quen mà tiếp nữa, bạn nghĩ là, ừm, những cái người đặt hàng như là người Việt Nam mình nè, thường có cái thói quen tip hoặc là bo cho shipper ra sao hông ta?

Ừm, ờ, cái này mình nghĩ là cái nào nó cũng sẽ có 2 mặt lợi và hại hết. Ờ, mình đồng ý luôn là khi mà mình đặt qua app á thì nó sẽ mang lại cho mình rất là nhiều những cái tiện lợi về mặt thời gian nè, cũng như là cái sự đa dạng của, ờ, những cái thức ăn mà nó được bán ở trên app á. Ờ, thì mình có thể lựa chọn rất là dễ, ờ, tuy nhiên thì cái mức độ mà uy tín của nhà hàng nè, cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm á, thì là không phải là, ờ, cái quán nào nó cũng giống như quán nào và không phải quán nào nó cũng đảm bảo được cho mình. Ừm.
Ờ, đúng, đúng ha. Ừm. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Kiểu, cái đó là mình hổng có kiểm soát được, đúng hông? Kiểu, đôi khi mình hổng biết đồ ăn chỗ nào sạch, chỗ nào hông sạch nữa? Thì hông biết nha, ờ, với những cái người mà thích đặt đồ ăn ngoài như bạn đó, thì bạn có cái mẹo hack nào mà để có thể mà săn được những đồ ăn ở cái giá rẻ hông? Nh ngoài những cái việc như là canh flash sale á bạn.
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ừm. À, có một cái, ờ, mình nghĩ là n mình, ờ, áp dụng, ờ, rất là hay, đó là những đối với những cái người mà, ờ, thường xuyên đặt ngoài như mình đó, thì mình sẽ những cái gói, ờ, ưu đãi có sẵn của các cái nền tảng đó, ví dụ như Grab là nó có cái gói GrabUnlimited á, ờ, thì khoảng nè ờ, kiểu, cái gói đó mình sẽ bỏ khoảng, ơ, ờ, mấy chục ngàn hoặc là bao nhiêu, ơ, tùy gói nhá và 1 tháng thì nó sẽ đổi lại cho mình được rất là nhiều những cái ưu đãi khi mà mình đặt đơn ở trên app nè. Rồi ngoài ra đó, ờ, trên, ơ, các cái app đó thì mình cũng có thể tích điểm, mình lấy điểm thành viên, thì khi mà mình được mình nâng cấp thành viên á thì mình cũng, ờ, gọi là, ờ, có thêm nhiều những cái ưu đãi khác cho mình đó. Ví dụ, như là mình ừm.
À. Ờ, đúng rồi. Ồ, voucher đồ, đúng hông bạn? Ồ! Ừm, đúng rồi ha. Ờ, đúng rồi. Kiểu, mấy ừm, mấy cái đó trừ nó, kiểu, khi mà tích lại nhiều lần nó trừ cũng rất là nhiều, đúng hông nè? Thì, ừm, thì, kiểu, cái chuyện, ơ, giao đồ ăn bây giờ là, kiểu, nó hành một cái r văn hóa của Việt Nam luôn rồi, đồ ăn online đó. Thì hông biết là cái bạn có nghĩ là xã hội của mình á, đang dựa vào cái dịch vụ này hơi nhiều hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi.